Genau, manchmal ist das 'n bisschen schwierig. Man muss ja auch erst mal noch 'n bisschen was essen, wenn man nach Hause kommt, g oft. Und je nachdem, wenn's dann spät ist, kann's dann auch richtig spät werden. Wenn's zu spät ist, lasse ich's einfach weg, dann ist es so oder esse einfach nur noch 'ne Banane, damit ich überhaupt was im Magen habe, damit ich überhaupt, äh, einschlafen kann. Weil mit Hunger zum Beispiel kann ich nicht empfehlen, einzuschlafen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlecht und macht einen sehr unruhig.
Ne, ja. Mhm. Ja, sehr vorstellbar. Sag mal, w w wenn du das jetzt aber ansprichst, grad mit dem Essen, ne, da gibt's ja auch diverse Sachen, was man, sag ich mal, da erzählt. Ähm, bist du denn da so von der Fraktion, dass du dann schaust, dass du eher was Leichtes isst, wenn du weißt, hey, du musst bald schlafen, aber hast Hunger? Oder ist es dann einfach so, worauf du dann gerade Lust hast und dann darf's auch ruhig, hm, ich sag jetzt einfach mal, was Ungesundes sein?